Hmm <tsk> parang wala na. Yun nga yung mga prutas. Mm.
Hmm. Ah, oh. Ts tsaka no’ng panahon niyo kasi no’ng siguro no’ng mga bata kayo talagang marami pa yung mga prutas na ganon 'no, nagkalat lang diyan sa mga gilid-gilid, oo.
Ah, oo meron pa akong naalala. Alam mo kasi no’n nung gra um mga elementary days ako. Tapos hindi nagbabaon kasi ako no’n. Although malapit naman yung eskwelahan namin sa bahay namin, pero pinapabaon kasi kami para hindi na daw umuwi, ganon. So, al 'pag pumupunta si mama ko sa ano, sa bayan ganyan, namamalengke siya may ano <clicks tongue> yung kapitbahay namin na umuuwi pinapamigay niya sa kan sa kanya para ano ibigay sa’kin. So naging memorable siya sa'kin yung mansanas, apple. Oo kasi kapa every time kasi na pumupunta si mama ko or si papa ko may dala talaga siyang mansanas. So, yun naging memorable din siya sa’kin kasi kapag naalala ko na may mansanas yun, parang naalala ko si mama ko, kasi nga everytime na pumupunta talaga siya alam mo yun na, talaga na pinapa may mga bata dito sa amin kasi ganyan, so pinapadala niya. <chuckles>
Oo. Mm. Umuwi, oo sabagay. Oh. Ma Oo, apple. Ah. Mm. Mm. So ka kahit kahit ah, kahit sinong bata ba ka pinapadala niya ‘yon or yung mga kakilala mo din? Hmm.
Hmm. Oo minsan. Yung mga kapitbahay namin dito kung sino yung um uuwi ng tanghali, pinapadala niya. Ooy.
Ang galing naman! Oo. Talagang kahit ah, hindi siya pupunta sa school talagang maibibigay niya yung, ah, yung parang baon mo. Ano 'yon, meryenda mo ng ha umaga or hapon?
Hindi. Kasi may baon din, ni din ako eh, so parang ano lang, parang parang pasalubong kumbaga. <laughs> Oo. Tapos
Meryenda? Ay ganon. Pasalubong pero sa school na dumadating.
Oo. Tapos hindi lang siya mansanas, may ano pa minsan may juice.
Oh. Mm. Hmm, ang galing naman! So ano yun lag mm. Everyday talaga 'yon na may mga gano’n ka or once lang naman or pam
Mm, Apple flavor din Hindi naman siya everyday, kapag pupunta lang talaga si mama ko or si papa ko sa bayan.
Mm.

Oh halo-halo. Oo, Oo.
Mga halo-halo, yung mga tig-15. Memorable siya sakin kasi kapag nakakakita ako nun kapag nagbabakasyon naman ako doon sa sa lola namin. Sa mga pinsan namin, alam mo yun, kahit na malayo yung mga yung halo-halo, talagang nilalakad-lakad namin. Oo. <laughs>
Hmm, parang di kumbaga parang dinadayo niyo pa, yung halo-halo na yun para makain niyo?
Oo, tama. Tapos kapag nag lalakad lang kami ng mga ano, pinsan ko. So, naging memorable siya kasi sa paglalakad namin may mga kwentuhan, may mga bangayan, minsan siyempre med medyo malayong ganyan. So, parang may mga ano pa yan <laughs> madami pang mga oo tama, kasi ngayon na pag laki namin, parang minsan na lang din kami mag-bonding. Hindi talaga noong bata kami na talagang every bakasyon talaga siya. Palagi kami na nagkakasama ganon, pumupunta sa mga ganyan. Eh ngayon, parang wala na eh, kasi nga tumanda tumatanda na din. Tapos may mga sari-sariling mga ano mhm. Tama.
Hmm. Oo nga naman. Ka-bonding moment niyo na iyon, di ba? Hmm, tama. Oo magkakasama talaga. Mhm. Mhm. Oo. Sa bagay, no? May mga responsibilidad na, lumalaki na. Mhm. Mhm. Ano yun? Biko ah halo-halo, ano pa yung mga isa kani ah street food. Oh, yun yung mhm, yun yung ah parang nagpapabalik sayo sa pagka bata kapag nakikita mo. Pero para feeling ko sa mga nakuwento mo siguro ang pagkakaintindi ko hindi lang dahil sa pagkain kundi parang dahil sa na-create na memories. Yung parang naging bonding niyo, oo. Kaya parang naging ah ah special yung pagkain or napapabalik-tanaw ka talaga dahil doon sa mga pagkain na yun. Pero mero ma mhm. Maliban dun, oo, tata
Oo. Mga street foods. Oo. Mhm. Totoo. Mhm. Oo, tapos bukod dun mhm. Bukod pa dun, may mga ano pa. Alam mo kasi yung pagkabata namin, madami kasing mga pagkain tapos mga prutas din. <gasps> Yung mga bayabas, mangga, ganon. Tapos mandarin. Naging memorable din siya kapag na nakikita ko kasi yung mga kaibigan ko din, tapos yung mga kapitbahay din namin kasama ko sila na pumupunta sa bundok para kumuha ng mangga.
Oo. Mhm. Kasama mo? Nangunguha ng mga prutas na yun.

Mga prutas, yung mga barkada ko noon, mga kapitbahay namin, mm.
Oh. Ang galing! Oh di ba? Pa bawat pagkain may ano talaga siya eh, may connection siya sa iba't ibang mga tao. Parang o, tsaka yung mga na-build na ano, na ah
Oo tama. Mga nabuild na memories natin talagang bumabalik lahat eh, di ba? Kumbaga yung kapag isang pirasong ganto, may maalala at maalala ka talaga eh. Bumabalik yung mga memories. <laughs>
Mm. Oo. Mm, totoo. Totoo, mhm. Pero sa apat na pagkain na to, ano ba yung parang pinaka-nagustuhan mo sa lahat? Sa pagkain na yun?
Mm. Pinaka-nagustuhan ko? Siguro yung yung mga prutas.
Pinaka-favourite, oo. Mm. Why? Bakit?
Oo, kasi ang daming na-build dun eh. Ang daming mga memories talaga, yung pagkabata. <laughs> Kasi kapag minsan, malawak eh, di ba? Minsan sasabihin mo na prutas, tapos yung mangga na yun. Tapos yung mangga na yun kasi madami pang alam mo yun? Yung mga memories na bumabalik, minsan kasi baka may mga nahulog na kapitbahay or kabarkada mo ganyan, di ba?
Mm. Oo. Aakyat-ayat pa, oo, mm. Oo. Totoo. Pero yung mga oo, dahil sa mas favourite mo yung prutas, ano yun? Sa mga prutas na yun kunwari, kapag sa kapitbahay. May mga pagkakataon din ba na parang tinatakas niyo yung mga prutas na yun? Kasi may mga ga maraming ganun sa mga bata eh, parang nag-e-enjoy sila kapag tinatakas nila yung mga prutas?
Mm, ganun. Mm.